तो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हुई। आप स से बहुत कुछ सीखने को मिला, नेताओं के गुण के बारे में और मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की आपसे। आशा करता हूँ आगे भी आपसे बात होगी।
जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, आपसे भी बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो उदाहरण आपने दिए और जो नेताओं के जो बारे में आपने बातें बताई, अपने क्षेत्र के बारे में भी आपने जो चीजें शेयर की, काफ़ी नई और काफ़ी प्रेरणादायक भी थी, मुझे लगता है कि ये चीज़ें सभी को पता होनी चाहिए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी, धन्यवाद आपका।

हाँ।
आज के समय में देश हैं अ, जो विकसित देश हैं, तो उनमें कोई न कोई महान नेता ज़रूर हुआ है, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, कि जिसकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी थी, उसे पता था कि आने वाले समय में लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होगी और किस तरह से उनके देश जो डेवलप हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होती है कि, नेता जो होता है ना दूर की सोच लेने वाला होना चाहिए कि उसे अ, भविष्य के बारे में अपने प्लान और जो स्कीमें हैं, मजबूत करके चलना चाहिए। तो इस इसमें आपको अ, क्या लगता है? क्या ये कितनी बात सही है कि क्या है?
जी, जी। जी। बिल्कुल, सही कह हुँ, जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्क जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि नेता जो होना चाहिए ना वो भविष्य के बारे में सोच के चलना चाहिए, कि वो वो अगर वो कोई कैसे भी नेता हो या चीफ मिनिस्टर हो या फिर एमएलए, काउंसलर, कोई भी हो, उसे अपने शहर की या वो अपने स्टेट की ना तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। कि मतलब ये जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में देखिए केजरीवाल जो काफ़ी सारे काम कर रहा है, जैसे कि बिजली वग़ैरह फ्री है, महिलाओं के लिए बस में जो टिकट वग़ैरह सारे चीज़ें फ्री है। वहाँ की सरकारी स्कूलें भी ना प्राइवेट जैसी ही हैं, तो ये सब चीज़ें नेता में ये
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हाँ, सही बात
मतलब ना पब्लिक के बारे में सोचे कि ये उतनी सुविधाएँ दे सके। देखिए, आप नेता हैं, आपकी तो आपके पास तो हर तरह की सुविधाएँ हैं, आपको पब्लिक की वोट मिली है, आप जीत रहे हैं। हर तरह की सुविधाएँ आप जानते ही हैं, कि जैसे कि कंस्ट्रक्शन वग़ैरह होती है, बिल्डिंग वग़ैरह की काम होती है, सारी सुविधाएँ आपको ही मिलती है। साइड से सब कुछ दिया जाता है और लेकिन उसके बदले आपको पब्लिक को देना भी तो चाहिए ना, आप सिर्फ़ लेते जा रहे हैं, पब्लिक को कुछ दे नहीं रहे हैं, बस डरा, धमका कर वोट ले रहे हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं। नेताओं को ना पब्लिक के साथ में जुड़कर रहना चाहिए, तो आपके क्षेत्र में ऐसा कोई नेता है, जिसका गुण आपको पसंद नहीं है या आप सोचते हैं कि उसका गुण और भी अच्छा होना चाहिए?
हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल।

जी, बिल्कुल हमारे अ, जो क्षेत्र है उसमें एक नेता थे तो अ, वो काफ़ी प्रभावशाली नेता भी थे और मतलब, कहते हैं ना कि नेता को एक दबंग भी होना चाहिए, दृढ़ निश्चित अ, होना चाहिए, मतलब फ़ैसले लेने में ये नहीं होना चाहिए कि 2 तरफा फ़ैसला लिया। है ना? जैसे अभी आप मोदी जी की बात करें, तो पाकिस्तान के साथ जो विवाद चल रहा था सीधे यु तौर पर युद्ध हो अगर आप देखें तो, तो मतलब एक अगर नेता मजबूत नहीं होगा मतलब वही घिसी-पीटी बातें और मतलब इधर-उधर टालता रहेगा, तो वो नेता भी अच्छा नहीं होता। तो एकदम स्टैंड डिसीज़न जो ले सके और मतलब झुकने वाला तो नेता अगर झुकेगा तो जनता को भी इस चीज़ का प्रभाव महसूस होता। तो हमारे क्षेत्र में भी अ, जो काफ़ी ऐसे नेता हैं जो कि अ, जनता के साथ उनका व्यवहार अच्छा रहता है। बहुत ही दबंग तरीके के नेता हैं वो। तो इस तरह के जो अ, गुण होते हैं मुझे लगता है कि नेता में ज़रूर होना चाहिए कि थोड़ा-सा जो अपना रुतबा है या प्रभाव है, वो दूसरों पर जमा सके। क्योंकि नेता को इस तरीके से हर किसी के सामने झुककर पेश आना और ये सब चीज़ें करना भी अ, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक अच्छे नेता को अपनी टीम के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो उसके टीम के लोग होते हैं या साथ के लोग हो तो?
जी, जी। हाँ। अच्छा। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। हाँ। जी। हाँ। जी, जी, सही कह रहे। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। हाँ जी। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। हाँ। जी। जी। जी, नेता जो होते हैं ना वो टीम के साथ ही होते हैं हर चीज़ें, अगर वो उनके साथ में अगर टीम हटा दी जाए तो वो कुछ नहीं है, कहीं पे रैली वगैरह पर जाना पड़ता है, कोई काम होता है, उनकी पूरी टीम होती है, जो पॉलिटिकल काम होती है ना, हर जगह उनकी टीम ही मैनेज करती है। बस नेता का काम क्या रहता है, बस वो सब टीम मैनेज कर दिया, बस उनको वहाँ पर पहुँच के कोई भी लेक्चर या भाषण दे रहे हैं। या कोई भी
बिल्कुल। अ जी, जी। हुँ।
जैसे कहीं पे भी उनका प्रोग्राम रहता है, जाना पड़ता है तो टीम को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के टाइम में मैंने ये चीज़ देखा है ना मतलब ना
जी, जी, जी। अ

ये चीज़ें मैंने गौर किया, मुझे बहुत खराब लगता है ये चीज़, जैसे जो खास आदमी होते हैं ना, जो साथ में लगे रहते हैं, लेफ्ट हैंड हम बोलते हैं, वही जो होते हैं नेताओं के खास होते हैं, और बाकी सारी जो टीम रहती है ना, वो उतने खास होते नहीं हैं। और अभी कभी-कबार मैंने ऐसा भी देखा कि जो टीम भी होती है ना, वो सही नहीं होती है। मान लीजिए ना, काफ़ी बार हमारी जो लोकल ऑफिस है एमएलए की, वहाँ पे कोई अपनी बात, परेशानी लेकर जाते हैं ना, तो अंदर में नेता बैठे रहते हैं, उनको पता नहीं रहता एमएलए को कि मतलब कोई आया है। लेकिन आजकल उनकी टीम होती ना, मना कर देती है, बोल देते हैं कि नहीं, अभी टाइम नहीं है उनके पास मिलने का, ये ऐसा-वैसा। जी, जी।
ये हाँ। हुँ। जी, जी, जी। हाँ। हाँ, बु बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार ऐ ऐसा होता है कि जो अ, नेताओं के जो नीचे वाले लोग होते हैं, चाहे आप असिस्टेंट कह लें या ठीक है? अ, कुछ भी कह लें आप उन्हें, तो वो बीच में पैसे भी खाते हुए देखे जाते हैं, मतलब नेता भ्रष्टाचारी नहीं होता। अ, लेकिन उसके जो नीचे लोग कार्य कर रहे होते हैं, कि हम आपका काम करा देंगे, नेताजी को इतनी आप रिश्वत दे दीजिए, हम नेताजी से मिला देंगे। जैसे होता है ना सरकारी क्लर्क में अ, सरकारी ऑफिस में जो बाहर चौकीदार होता है, वो किसी अ, ऑफिसर से मिलने के लिए आपसे कुछ रिश्वत ले लेता है, तो इस तरह के भी अ, लोग होते हैं टीम में अ, जो कि किसी नेता की छवि को बेकार भी करते हैं।
हाँ, हाँ। जी, जी, हाँ। जी, जी। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल हाँ, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल जी, जी, बिल्कुल आप सही कह
तो अ, जो न अ, बिल्कुल, तो नेता मुझे लगता है कि जो जनता के साथ मिलकर सभाएँ करे, जैसे अ, योगी जी के बारे में बात करूँ मैं, तो आपने देखा होगा किस तरीके से सभाएँ चलती हैं उनकी और वो लोगों से मिलते हैं। अ, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी संभव नहीं हो पाता है। तो एक नेता को अ, हमेशा जनता के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, ये 1 बहुत बड़ा गुण मुझे लगता है कि अगर जनता की समस्याओं को सामने से सुनेगा, तो बीच में से जो मीडिएटर है, वो हट जाएँगे।
हाँ। जी, जी। अ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बि जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो मैं आपसे 1 सवाल और करना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि समय-समय पर नेतृत्व के गुण बदलते रहते हैं?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, समय के हिसाब से नेता के जो गुण हैं ना, बदलते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण पहले भी दिया है कि वोट के टाइम में उनका कुछ अलग रूप रहता है और जैसे कि वोट चले जाने के बाद ज़्यादातर नेता क्या होते हैं, पब्लिक के बारे में इतना सोचते नहीं हैं, है कि नहीं? तो ये सब गुण हर वक़्त बदलने नहीं चाहिए, जैसे नेता को ईमानदार होना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार की ज़माना है, ठीक है? हर कोई यही कर रहा है अभी और नेता लोग से क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्योंकि हर कोई क्या है ना, पावर आता है, पॉलिटिकल पावर लेता है, नेता बन जाता है, वो पैसे कमाने के लिए और ये सब चीज़ें करने के लिए, है कि नहीं? सबका आज के टाइम में नेताओं के यही माइंड में रहता है कि मैं किस तरह से पैसे कमाऊँ। बाकी पब्लिक वगैरह की सर्विस तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। लेकिन कुछ-कुछ नेता हैं जो होते हैं, पब्लिक के बारे में सोचते हैं, जो मतलब बहुत नीचे लेवल से उठकर मेहनत करके बनते हैं, तो वो लोग जो होते हैं ना, वो आम पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में सोचते हैं कि हम ये बदलाव कैसे ला सकें, अपने शहर को कैसे ठीक करें? ये सब चीज़ें ना उनके अंदर गुण होती है। तो आपके हिसाब से जो नेता जो हर टाइम बदलते रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कभी 5 साल के बाद कोई और है, 5 साल के बाद कोई और, तो मतलब क्या चीज़ है, 1 चीज़ है जो उन्हें मेंटेन करके रखनी चाहिए? पब्लिक के लिए।
हाँ, जी, जी। हाँ, वो तो होता है। बिल्कुल। हुँ।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 जी, जी, जी। हाँ। जी, जी, जी।